Oo, to yung ano ganon nga kung paano makisama. Eh, ang ano ang nangyari is ni nitong nagtatrabaho ako, hindi ako long ano hirap na makisama sa mga boss, tsaka sa mga ka ka-colleague ko mismo. So, 'yon actually, parang ang laki ng ano ko no'n parang advantage ko sa isang sa mga katrabaho ko. Gawa ng halos ano pati, um, operation manager nakakainuman ko na, ah ah, 'yong nakakabiruan ko. Kasi parang don nga sa dahil sa panahon na 'yon parang nag-improve 'yong ano ko pagso-socialize ko sa tao. Tsaka, alam ko kung an saan 'yong limit ng biro ko, yon.
Ah, sabagay, oo tama. Hmm. Oo. Oo. Oo, oo. Maganda 'yan, oo. Mm. Tama. Kasi ngayon, um, napansin ko lang parang ano na, eh, 'di ba, since parang online na lahat, kapag nagkita-kita parang hindi hindi sila ganon kung anong kadaldalan nila sa online. Kapag nakita sila hindi naman sila madaldal. Alam mo 'yon parang nai parang may hiya pa parang may ano pa. Hindi tulad nong panahon kapag may nakilala, uy, alam mo yung kumbaga parang nag-bonding agad. Parang, ah, maganda na kaagad yung pakikipag-uusap. Kasi nga, 'di ba, sa paaralan pa lang, ah, kahit sinong ah, kahit saang seksyon napupunta ka nakipagkilala ka, ma-lower batch o a higher batch man 'yon, 'di ba? Kaya
Oo. <chuckles> Totoo. Oo. Mm. Oo. Oo, eh n. 'Yon yung masayang part. Yung marami kang nakakakilala nung high school, oo.
Ay, eh. Oo. Oo, 'yon talaga kasi ano, eh, <chuckles> wala lang i ne o ngay inaalala ko lang kap tipong, ah, may, ah, makikipagkilala sa'yo, mga lower batch ikaw naman gusto mo yung mga taga-higher batch, yung mga ganon. 'Di ba?
Mm. Oo, nam mostly nangyari 'yan, um, yung magandang, oh, ah, event ng ganyan, 'yong sa foundation na sinasabi mo yung mga foundation day. Di na makita mago-grupo-grupo na yan, eh. Oo, 'no? <chuckles>
Oo, sa foundation day nga, tama. Ah, oo kaya ano, eh, hmm, ah, memorable din sa'kin founda kasi yan tula ah, kapag may foundation day tapos kapag nag-iimbita sila ng mga artista ng mga nag-aral do'n sa eskuwelahan natin, kunyari sa, sa eskuwela, 'di ba? Kung may nag-aaral na artist imbitahan nila, doon ka makita ng artista, "Hello," mga ganyan. So, magandang karanasan talaga is para ano para sa'kin 'yong pinakamagandang alala ko yung sa secondary nga na, ah, foundation day 'yan, 'di ba?
Oo, yeah. Mm. Totoo. Sa high school, oo. Ako talaga high school talaga, eh, kasi nung college wala na, eh, medyo seryoso ka na sa pag-aaral talaga, eh, opo.
Uy, medyo seryoso na. Oo, kasi nong high school doon pa talaga yung may mga confusing ano ka pa, eh, <chuckles> pagkatao, eh. Makulit ka ba o hindi yung mga ganon. <chuckles> Yan, ako rin maraming salamat sa oras mo ha. Sa salamat, paalam.
Mm. Totoo, alam mo nag-enjoy ako kausap ka. Maraming salamat, ah. Paalam.